Oye, quería preguntarte, ¿cómo influyen las redes en lo que consumimos?
Ay, de creo que bastante y más hoy en día. Sinceramente, siento que ah, todas las modas y los trends que hay en redes sociales como que guían a las personas a a a, adquirir un producto y sobre todo, por ejemplo, cuando una figura social, ¿verdad? Una alguna influencer, o demás, que tiene tantos seguidores y personas que hacen caso, que le ponen atención, o demás, empieza a promocionar algo. Ahí es como que bien fuerte, bien fuerte directamente.
Ajá, sí. Es verdad. Sí, suelen caer más fácil, ¿no? Cuando miran a, pues, a alguien que siguen que es famoso, y y que presumen o muestran un tipo de atuendo, ropa o cosas tecnológicas y uno de: "Ay, yo lo quiero también". <chuckles>
Ujú. Sí. Exacto, exacto. Y es bien peligroso, a mi perspectiva, es peligroso, la verdad. Sí.
Y tú crees, no sé, es que las redes sociales influyen mucho en lo que compramos o elegimos últimamente también, o ¿desde, algo desde ahorita, o, desde hace mucho tiempo? ¿Cómo lo ves tú?
Creo que antes de redes sociales era mucho, pues, siempre ha sido marketing, ¿no? En general, todo el tema de tanto ahora redes sociales como antes era periódicos, televisión y antes de eso de palabra, o sea, boca a boca, palabra a palabra de que uno decía otra cosa y otros escuchaban y demás. Entonces siempre ha sido un tema de como influencia social, de que alguien te trata de convencer para adquirir algo, ya sea que lo necesites o no, o te hace pensar, te crea esa necesidad, aunque no exista. Pero sí creo que ahora es mucho más sencillo, con las redes sociales a lo que era antes, específicamente. Tengo por ahí unas historias que me han pasado a mí específicamente, de hecho, sí, sí, sí.
Sí. Es cierto. Ah, ¿en serio? A ver, cuéntame una, ¿qué qué te pasó?
Eh, ah, tengo 2 directos. O sea, una, por ejemplo, la verdad es que me da hasta miedo, porque a veces siento que mi teléfono me escucha. La vez pasada estaba yo de que hablando con mi pareja y estábamos diciendo: "Oye, no, pues, ¿sabes qué? Ya va a ser hora de comprar alimento para nuestra mascota". Tenemos una perrita y, no, pues ah, sí, tenemos que ver qué alimento será bueno. 5 minutos después, yo estoy de que consumiendo en Instagram, viendo reels. Y luego me sale un reel promocidad pa promocidad promoción pagada y dice: "Alimento para mascotas, marca equis", ¿no? Y sale un perrito así todo sí, me dio miedo claramente. Yo dije: "No manches, me están escuchando cada momento, o sea, no puedo decir algo, voy a decir "ay, quiero dinero, <chuckles> mañana que me caiga dinero o algo así, no sé".
Sí. Uy, ¿y no te dio miedo? Todo paranoico, luego ahí.
Sí, sí, sí, porque realmente, pues, esa parte lo tomo como que no estaba siguiendo una figura pública, o sea, no estaba como que no fue un influencer que yo siguiera información así, pero el mismo algoritmo y el mismo teléfono, pues, me está escuchando, ¿verdad? Es un tema de privacidad bastante importante, porque es demasiado demasiada coincidencia que yo, digamos, estoy hablando contigo y que te mencione la palabra termo y que en 5 minutos me pongo a ver redes sociales y me aparezcan termos en venta. Eso no lo busqué, no lo he puesto en ningún lado, no lo he escrito en algún lado, nada más lo hablé y está ahí. Qué miedo, la verdad.
Sí, es verdad. Sí, aparte termo, no es como que una palabra que usas comúnmente a menos de que vayas a utilizarlo, o lo necesites, ¿no? Entonces sí da miedo que te pase y luego, en el mismo día que te empiezan a llegar ya todos los mensajes y anuncios.
Ujú. Sí. Sí, sí, sí, correcto. Así tal cual. Y la otra que te compartía, o que te quería compartir, era ya ahora sí, de una figura pública, eh, de repente por ahí estuve y es me gusta mucho la tecnología. Entonces seguía a un canal de tecnología con un youtuber que yo pensaba que era muy respetable y demás, em, entonces, pues, por ahí hizo una promoción y empezó a hablar como un video de como hablando de las características de un teléfono y que bien padre y que no se deprecia tanto y que no sé qué. Entonces, yo estaba justo en ese momento de pensar en cambiar un teléfono. Todavía el mío funcionaba perfecto, ¿no? No había ningún problema, pero, ya era como que lo quiero actualizar
Ah, okey.
y pues, la verdad es que me la llevé muy mal en esa
<chuckles> No era lo que pensó a lo que esperabas, supongo.
Eh, me es que creo que fue una publicidad, bueno, no lo creo me estoy seguro. Lo que sucede lo compré, lo adquirí, lo probé, y uh, eh, sí era era un buen teléfono, pero, muy rápido se degradó el tanto la experiencia de utilizarlo, a t a tal grado que ya era como que mi teléfono viejo era más rápido que mi teléfono nuevo. Entonces sí, sí, sí, fue pésimo fue pésimo, fue algo que me se hizo sentir como que bastante, bastante mal, y pues, me puse a investigar y todo y pues resultaba que a esta persona, le habían pagado una suma de dinero grande, para promocionar, este sí sí sí, bien gacho.
Ah, qué mal. Ah, típico, <chuckles> sí. ¿Y no te ha pasado que, en las redes te ha hecho descubrir cosas nuevas como marcas, comida, lugares, o sea, algo bueno que haya salido de toda esa publicidad?
Sí, ah, es que es un tema bien complejo, yo creo que ahorita podemos tocarlo un poco más a fondo, sí me ha pasado, eh, de hecho, es algo que yo creo que tengo por ahí, sigo varios canales de: "Conoce comida en tu estado", ¿no?, ¿cómo es?, com comida en tu ciudad y personas que son, ahora sí, influencers de visitar lugares y te relatan la experiencia, toman fotografías o videos, te muestran los menús y cosas así, eso está muy padre porque, ahí yo estoy viendo el producto o el servicio en este caso, antes de siquiera ir y tengo esa idea ya de cómo va a ser la experiencia cuando vaya, ¿sí?, entonces sí sí, es bueno, sí sí está a mí me gusta mucho esa parte, pero lo que no me gusta es la otra contraparte que es la influencia de las personas, porque también lo que puede suceder es que te maquillen, te hagan una fantasía de una imagen de algo que digas: "Ah, eso está bien, padre", y vas y no es para nada lo que habías pensado que era, y eso está muy, muy, muy gacho a mi perspectiva.
Ah, claro. Sí, sí, es verdad. ¿Y tú eres así del tipo de persona que sueles confiar más en las recomendaciones de influencers o prefieres buscar por tu cuenta o más si un amigo te recomienda algo?
Antes era yo creo que si alguie si miraba algo en Instagram o en TikTok, en YouTube o demás, me iba por ahí y decía "ah, mira, eso está padre, vamos a vamos a ir, ¿no?", o "voy a ir", y cuando iba, pues resultaba que me encontraba con algo que no era, ¿no? O sea, para nada. O sea, digamos en el video los los digamos que tacos, unos tacos así enormes y que no sé qué y así. De hecho, me pasó hace como 3 meses en una taquería literalmente, o sea, habían subido un video, un un ah, influencer que yo seguía y subió y unos tacotes así enormes y el precio sí, superaccesibles y me quedaban cerca de la casa. Entonces fui no hombre, nada que ver, lo que me vendieron, a la verdad, o sea, estaba rico, o sea, el sabor era bien, pero el tamaño, las porciones, la presentación no era nada que ver lo que se había visto en ese video, entonces después de esa experiencia y, eh además, también me ha pasado antes, pero después de esa experiencia ahora más, eh, cuando veo algo, me pongo a ver vídeos en en o sea, me veo pongo a ver el vídeo en el reel, me pongo a investigar en Maps, en la página de Facebook, los reviews, busco imágenes Exacto, la crítica y todo para yo poder hacerme una idea de antes de siquiera pensar en ir.
Ala, se antojaron. Ah, la calificación de comida.
Y valoro mucho más eso de uno a uno. O sea, si tú como u un amigo me dijera a mí, pues
Ay, ajá.
lo valoro más.
Pues o con pues ya confías más, ¿no?, porque es una persona que no está ganando nada por decirte a menos de que sea una persona que no le caigas bien y te diga algo para que lo compres.
<chuckles> Sí. Exactamente, sí, sí, sí. Así mero.
¿Y no has comprado así un producto, o bueno, antes de comprarlo de que digas no confías y te pones a checar, no sé, vídeos en TikTok para ver cómo funciona, o si sí les ha salido bien a las personas o nomás así con leyendo comentarios que a veces pondrían ser pagados también, pues, por la misma empresa, no?
Sí, eh, igual que con la comida, que de después de lo que pasó, yo ya antes buscaba, eh, con esto del del lo que te digo del influencer, que habló del teléfono y que lo compré y todo, desde entonces, ya cada vez que veo algo que me interesa comprar, hago una investigación bastante profunda a fondo de la cosa que quiero comprar, dónde la ofrecen, a qué versiones están, eh, como todo ahora sí, informarme antes de hacer una compra y no hacer una compra desinformada, que es lo que creo que sí están causando mucho el tema de de este marketing digital que tenemos hoy en día.
Ujú. Y eso que mencionaste también de que te están checando, eh, todo el tiempo que te está escuchando el teléfono y que te da miedo, ¿te parece más útil, o más bien como algo invasivo de la privacidad?
Mm. A mí me parece algo bastante invasivo, la verdad, o sea, yo pienso que cuando necesito algo, yo tengo toda la facultad de buscarlo, entonces, cuando yo lo necesite, lo voy a buscar y a mí me parece como que una invasión de mi privacidad, el hecho de que, eh, mi teléfono me está escuchando en todo momento, ¿verdad?, eso no, no me gustaría, pero sé que para otras personas pudiera ser útil de que les facilitaría la vida el hecho de que tener como una cierta persona que lo esté escuchando en todo y que: "Ah, ocupo esto", y que de repente ya esté listo para que lo compren a un clic, ¿no?, o sea, eso entiendo la utilidad para algunas personas, pero para mí no tiene esa utilidad, no lo necesito.
Sí. Pero, ¿eso crees que dependerá de la edad ,de que, si son más jóvenes, que ya están como que ya crecieron con eso y están acostumbrados o nada más así de que es en general por datos, a lo mejor algunos sí, algunos no?
Mm, creo que si es una el indicador de que quiénes lo aprueban o no, si es un indicador de edad, por ejemplo, yo estoy casi seguro de que a mis abuelos o demás no les importa quién nos escuche ellos hablan y les vale, ¿no?, <chuckles> sí, exacto, y y también incluso si llega a pasar algo para ellos es mejor porque no tienen que buscar, porque para ellos es una actividad ardua, ¿verdad?, que no es lo mismo para mí, el buscar algo en internet, entonces si algo te lo facilita, para ellos es es bueno pero entre más jóvenes o las las generaciones son más recientes, yo estoy seguro de que valua evaluamos y valoramos más la privacidad antes que la comodidad directamente, estoy bien seguro y lo veo en mis primos, lo veo en las nuevas generaciones, lo veo en mí, en mis sobrinos, que casi todos los perfiles o cosas siempre son privados, siempre es como que, una aplicación nueva y no le des permisos y demás, solamente para que lo vayas a usar y así, creo que creo que sí, está el sesgo.
<chuckles> ni han de saber a lo mejor. <chuckles> Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero, ¿tú crees que las redes han cambiado entonces la forma en que la gente, pues, decide qué le gusta, qué quiere?
Sí, sí, creo, porque, el hecho de que tengas seas bombardeado todo el día de tantas cosas ya te da de por sí un un sesgo. Hay bastantes teorías psicológicas de lo que es la exposición a estímulos. Entonces cuando tú dices: "ah, estoy pensando", eh, a a algunos experimentos, ¿no? Pero, ay, no es que quiero no sé, eh, un cereal de esta marca, tal vez, ni siquiera has probado el cereal, tal vez ni siquiera lo has visto, nadie te ha dicho nada, pero, en redes sociales en las últimas dos semanas ya han estado apareciendo de que en chiquito en la esquina, en la parte de arriba. Ajá. O en las ads, ¿verdad? Esos ads que cierras en un en un comercial de algo, lo cierras y ahí estaba el cereal y demás y de repente lo miras en el supermercado y dices: "ay, se me antoja". Entonces, como estás siendo bombardeado por pequeños estímulos constantes, literalmente el cerebro empieza a relacionarlo con algo que es más como nostálgico, con algo que es como que más de: "Ah, esto me gusta, esto sí me gusta", aunque ni siquiera lo hayas probado, pero, lo has visto.
Te lo venden. Sí. Sí, es verdad, y ya es como bien común de que tú estás viendo la tele y que te aparezcan, ¿no?, de que estás en Netflix y te sale un anuncio, que estás en YouTube, te sale un anuncio, entonces en todos lados te están bombardeando todo el día así de como que no tienes escapatoria pues de eso ya, es como que algo que tienes que vivir con ello, los anuncios.
Sí. Sí, sí, sí, y es especialmente peligroso para los niños, porque creo que son como esa, eh, parte de la población más vulnerable que apenas están empezando a desarrollarse, ah, ahora sí que cognitivamente, eh, son bombardeados constantemente po eh, por tanto ads, o sea, marketing de diferentes tipos, publicidad y demás y ellos ni siquiera saben del mundo, ¿no?, o sea, ellos realmente están a aprendiendo a relacionarse con él, ujú.
Aprendiendo.
Exacto.
Entonces, ¿tú piensas que la gente pues compra más por necesidad o por moda gracias a lo que pues ven en las redes sociales?
Ay, me gustaría decir que por necesidad, pero la verdad es que no creo que sea por necesidad, creo que es por moda, sí, es mucho por moda y más que nada por esto, como ver a una figura de alguien que me importa, o le sigo, y tiene algo y quiero aparentar lo mismo, quiero ser esa misma persona, ¿no?, quiero llegar a ese nivel.
No. <chuckles> Sí, es verdad, pero, ¿y tú crees que esto, pues, puede afectar a los pequeños negocios o marcas locales?, pues, que no tienen, eh, a lo mejor redes sociales o no son a lo mejor son personas adultas que no se promocionan.
Ujú. Sí, no, definitivamente, o sea, la tiendita de la esquina ya valió, <chuckles> por así decirlo, ¿no? Ya, ya está cerrada, ¿no?, y eso es verdad, eh, o sea, suena chiste, pero, sí puedo decirte de tal vez, unas 4 o 5, tienditas que estaban muy cerca de mi colonia, de mi casa y que 3, de las 4 o 5, ya ya s ya no están abiertas, porque, no pueden competir con otras tiendas que son tienen más promoción, que sí tienen dinero para poder publicitarse en diferentes marcas Exacto, para grandes empresas y demás, entonces, sí, sí, creo que, para los pequeños negocios sí están siendo afectados por este tema, y sí, y más si no tienen una forma de ellos mismos promocionarse, porque, cuando se promocionan alguien los puede compartir, pero, cuando no, pues, es muy difícil que alguien pueda voltear a ver que hay algo ahí.
Ya cerró. Ay, qué mal. Las grandes empresas. Sí, ¿y tú tratas de entonces ahora de limitarte de este tipo de influencia, o simplemente fluyes ya con lo que ves?
Me no me limito, o sea, intento guardar y proteger mi privacidad lo más que pueda y que mis gustos sean los míos y no influenciados por otras cosas, ni otras personas.
No, pues, me agradó mucho la plática y, pues, me ha gustado mucho los puntos que has tocado y se me hacen de suma importancia, ¿no?, pues tomar en cuenta, eh, pues, esto de las redes y, pues, el consumismo también.
Sí, no te agradezco a ti, espero que tengas un excelente día y gracias por tus preguntas, que estés bien, hasta luego.
Bye.